Bạn ơi, như vầy nè, cái thời gian trước á nha thì, nói chung là, trong năm đi thì công việc của mình thì nó cũng đều đều, nó hông tới nỗi. Nhưng mà riêng cái quý cuối năm vừa rồi nè, à, bây giờ á cái mảng nào cũng đang đi vào những cái thời kỳ cuối luôn, là đang tổng kết nè, à, rồi đang quyết toán, rồi đang lên kế hoạch, rồi đang hoàn chỉnh hồ sơ sổ sách. Nói chung nha, tất cả mọi thứ đều đang dồn vào cái quý cuối năm này để mà hoàn thành, cho nên là mình quá chừng bận rộn luôn bạn. Đó, bây giờ nhiều khi ha, người ta nói đi làm 8 tiếng á, mà đâu phải làm 8 tiếng không đâu, làm 10 tiếng đồng hồ, thậm chí nha, có lúc còn phải mang công việc về nhà để mà làm luôn. Lúc trước thì mình có có thời gian, ờ, để mà đi ra ngoài uống à, lâu lâu uống cà phê với bạn bè nè, rồi dắt con đi chơi này nọ. Bây giờ ha, mình hông có thời gian riêng cho bản thân luôn á bạn. Quá chừng mệt mỏi luôn, hông biết là bạn có giải pháp nào cho mình hông?
Ừm, mình nghe nè. Ưm Vậy đó ha. Ừm, đúng rồi. Ừm, cũng có thể đó. Ừm. Ừm, khó quá ha. Ừm, thật ra là mình nghĩ là cũng có đó, nhưng mà trước khi để mà đưa ra những cái lời khuyên cho nó thật hợp lý với cái hoàn cảnh của bạn nè, thì hông biết là bạn có thể chia sẻ giúp mình thêm là cái giờ, cái cái cách mà làm việc là mang việc về nhà rồi làm quá giờ này nọ đó, nó chỉ diễn ra dạo gần đây khi mà vào cuối năm công việc nó bận rộn hơn thôi? Hay là trước giờ cái môi trường và cái văn hóa làm việc của công ty của bạn nó đã như vậy rồi?
Ừm. Ừm. Thực sự á thì lúc trước đây thì những khi nào mà có sự kiện hoặc chương trình lớn á, đó, thì mình mới phải đem một, ờ, ừm, một số cái công việc về nhà để mà mình hoàn thành. Đó, chứ hông có phải là thường xuyên đâu, nhưng mà cái quý cuối năm này nè, thì cái mảng nào cũng đang đi vào cái giai đoạn cuối để mà hoàn chỉnh hết, đó, cho nên là công việc nó còn nhiều hơn. Cho nên tính ra là 3 tháng gần đây, á, là mình mang việc về nhiều hẳn luôn á bạn.
Hiểu nha. Ưm, ừm. Ra vậy. Ừm, đúng, á, là, cái việc mà mang việc về nhiều như vậy nè, rồi làm thời gian ngay cả khi mà cái thời gian đó nên dành cho gia đình và cá nhân, khiến cho bạn lo lắng và đôi khi nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe á, cũng là một cái điều dễ hiểu nếu mà ai cùng rơi vào cái tình h trạng của bạn này nha. Vậy thì bạn cho mình hỏi á, hông biết là bạn có cái thời gian, ờ, nghỉ vào cuối tuần hông ta? Ờ, thứ Bảy, Chủ nhật á, hay là bạn có những cái, ờ, giờ làm nó được linh hoạt, giống như khi thì làm công ty, khi thì làm ở nhà hông?
Ừm. Đúng á bạn. Mình á, thì, đi làm chỉ có nghỉ là ngày Chủ nhật thôi, đó, còn Thứ bảy Thứ bảy nói nào đâu, cái lịch, á, thì, không phải, gọi là, lúc nào cũng sẽ có, tức là nhiều khi là sẽ làm 2 ngày thứ 7 ở trong tháng thôi. Đó, nhưng mà cái thời vừa rồi, thì, là, tuần nào mình cũng đi Thứ bảy hết á bạn. Mà tính ra có một ngày Chủ nhật mà trong khi là, ờ, Chủ nhật, thì, buổi sáng mình phải lo nhà cửa con cái rồi, kiểu như là, cả tuần cũng bê trễ, đó, mình cũng phải lo chợ búa này nọ, cho nên tính ra còn mỗi buổi chiều Chủ nhật, mà cũng bận rộn nấu nướng, rồi cũng đâu có cái thời gian nào mà riêng cho bản thân đâu.
À, ra vậy. Ừm, mình hiểu. Ừm, dễ lắm ha! Hiểu. Ừm, chính xác đó. Vậy thì, tính ra là chỉ có một cái ngày nghỉ nhưng mà cái ngày đó thì bạn cũng phải dành cho gia đình hết rồi, vì bình thường mình cũng hông có thời gian để mà chăm chút ha. Rồi, mình hiểu hơn rồi. Vậy thì bây giờ cho mình hỏi nữa nè, cái công việc hiện tại của bạn yêu cầu bạn làm hai Thứ bảy trong 1 tháng, nhưng mà lỡ như dạo gần đây nè, bạn vừa phải tăng ca mà vừa phải làm mỗi Thứ bảy luôn, thì, hông biết là công ty có những cái hỗ trợ hay là phúc lợi gì, để cho cái việc tăng ca bù đắp cho cái việc tăng ca này của bạn hông?
Ừm. Ừm. À, nói nào đâu á thì cũng có chứ hông phải là không, sếp mình thì cũng tinh ý lắm, à, cũng sẽ có những cái khoản hỗ trợ. Á, nhưng mà nói chung nha, nếu như mà được chọn á thì mình thích nghỉ hơn bạn à, chứ bây giờ á thì cũng có khoản hỗ trợ nhưng mà nó cũng mệt mỏi với lại cũng không có cái thời gian riêng dành cho bản thân của mình và gia đình của mình nữa. Cho nên thì nếu mà được chọn thì mình vẫn chọn là nghỉ ngơi hơn, và bây giờ công việc giờ biết sao đây?
Ừm. Cũng được. Ừm, ừm, hiểu rồi. Ưm, ừm. Rồi. Ừm, đúng rồi ha, đương nhiên là bây giờ thà mình có một mình thì khác, đằng này mình có gia đình mà, cứ công việc không, lúc nào cũng công việc thì nó cũng hông có tốt lắm nè, hông có dành thời gian cho gia đình được. Vậy thì hông biết á là bạn có bao giờ, à, thử nói với sếp là, à, ờ, mình không có muốn nhận những công việc này chưa? Bạn có bao giờ từ chối làm việc ngoài giờ chưa? Và nếu mà có thì hông biết là cái kết quả nó đã như thế nào ha?
Ừm, đúng á. À. Ừm, ừm. <laughs> Thật sự nha, nói nào đâu, sếp mình á còn làm việc c là gấp 2 gấp 3 mình đó bạn. Nhiều khi mình còn có thời giờ đi về á, nhưng mà là sếp mình ngủ luôn tại chỗ luôn đó bạn. Cho nên là mình nhìn sếp mình làm việc cái một cái cường độ như vậy mà sếp mình còn, ừm, không có ý kiến gì thì, ừm, mình ý kiến mình thấy là hổng được rồi. À, với lại có những việc đúng là nó nằm ở trong cái phần trách nhiệm của mình nữa bạn à, nếu như mà bây giờ mình hông hoàn thành thì thì cũng không được. Đó cho nên là mình cũng chưa bao giờ mình từ chối công việc hết trơn á, mình chỉ cảm thấy là quá tải thôi à.
Ừm. Ừm, à. <chuckles> Ô kê nha. Ừm, rồi, mình hiểu có vẻ như là sếp của bạn và cái môi trường làm việc nó cũng khá là tốt với bạn đó, để khiến cho bạn cũng có thể hoàn toàn hy sinh, ờ, cái thời gian riêng của mình để mà, ờ, đóng góp cho công ty, chứ cũng hông có phải là làm việc theo cái cách mà chống đối nè, nghĩa là một công ty có một môi trường khá là ô kê đó. Vậy thì nếu mà cái mục tiêu bây giờ mà bạn muốn đạt được nha, là bạn muốn, ờ, có thời gian dành cho bản thân và gia đình nhiều hơn thì, ờ, cụ thể á là bạn muốn dành bao nhiêu thời gian cho bản thân và gia đình mỗi ngày, rồi có cái khung giờ nào cố định mà bạn muốn dành riêng hông?
Ừm. <laughs> Ừ, đúng rồi. <chuckles> Ừm. Ừm. Có chứ bạn, thực sự nha, bây giờ mấy đứa nhỏ nhà mình nó cũng lớn rồi nè, nó lớn rồi á thì mình rất là quan tâm đến cái việc là con cần phải rèn luyện thể chất. Rồi nó cũng mẹ mình cũng muốn là cho nó học những cái kỹ năng nè, đó, mình muốn cho con mình sau giờ học á là được đi học bơi, rồi đi chơi đá bóng, rồi được đi học đàn, đi học vẽ này nọ, mà tính ra mình bận quá mình có đưa đi được đâu bạn.
Ô kê. Đúng rồi. Ừm, vậy tốt. Ừm, mình hiểu rồi, thì cái này cũng là một cái lý do khách quan thôi do bạn cũng đang cố gắng làm vào những ngày cuối năm nè, ờ, để mà phụ giúp công ty, chứ hông phải là trước giờ mình lúc nào cũng vậy. Nên là bạn đừng cũng đừng quá là cảm thấy có lỗi với con cái, hay là gia đình mày quá nè, sau cái khoảng thời gian này chắc chắn là mọi thứ nó cũng sẽ ổn thôi. Vậy thì bây giờ thì mình cũng đưa ra một vài cái, ờm, lời khuyên, hoặc là những cái hướng đi để mình giải quyết tạm thời trong cái khoảng thời gian khó khăn này ha.
Ừm. Ừ. Ừm, ừm. Ừ. Ừm, bạn giúp mình với hén.
Ừm, rồi ô kê nè, thì, ờ, đương nhiên là công việc lúc nào cũng có một cái giờ bắt đầu nè, nhưng mà bạn cũng đừng chỉ để tâm tới cái giờ bắt đầu thôi, mà mình cũng phải quan trọng hơn á là cái giờ mà mình phải kết thúc nè. Và sau cái giờ kết thúc cố định mà bạn tự đặt ra đó đó, bạn phải tuyệt đối không được làm sau cái giờ đó nữa nha, giống như là, tự đưa cho mình một cái kỷ luật vậy đó. Thì công việc của bạn có thể là 5 giờ là đúng theo cái giờ hành chính là hết đi, nhưng mà có thể bạn sẽ ngồi thêm, hoặc là không ngồi thêm thì bạn cũng mang công việc về nhà, thì bạn đặt ra là ô kê, nếu mà mang công việc về nhà, hoặc là làm thêm thì tới đúng 7:00 tối là mình phải xong. Còn nếu mà xong xong á thì để sang ngày hôm sau và không được phép làm gì sau 7:00 tối liên quan tới công việc luôn nha, trừ khi mà khẩn cấp. Ừm, chỉ riêng cái việc mà đặt cái khoảng thời gian như vậy á cũng sẽ giúp bạn giảm đi bớt cái phần nào mà công việc nó chiếm hết cuộc sống của mình nè, để mà có một cái ranh giới rõ ràng như vậy á, thì bạn nghĩ cái này nó có khả thi với cái, ờ, khối lượng công việc hiện tại của mình hông?
Ừm. Ồ! Ừm. À, vậy đó hả? Ừm. Ừm. Ồ, ra là vậy ha! Ừm, ừm. Thật sự nha, nghe bạn nói cứ như là lời nhắc nhở với mình vậy đó. Kiểu như là, đó, bây giờ nhiều việc quá mà, cho nên là bây giờ, á, mình cứ ôm về, cứ ôm về, cứ ôm về, tại vì mình lo là nó sẽ không xong. Đó, cho nên là nhiều khi mình cứ ôm về rồi mình cứ quay cuồng vô đó bạn ơi. Mình ôm về rồi, á, thì, mình lại cứ nghĩ tới bây giờ, ôi, trách nhiệm của mình, mà bây giờ mình hông hoàn thành thì sao? Nói chung là nó cứ luẩn quẩn trong vậy đó, làm cho mình không thể nào ngưng được. Mà bây giờ bạn nói ha, bây giờ mình phải đặt ra một cái thời giờ cố định, để sau khoảng thời gian đó đó, mình phải bắt buộc bản thân của mình buông công việc ra, để mình dành cái sự tập trung cho những việc khác. Đó, như vậy thì nhiều khi nó lại còn, hợp lý với lại là nó không làm cho mình bị quá sức bạn nè, hay lắm á.
Ừm. Đúng rồi. <chuckles> À, mình hiểu. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, đó nên mà nhiều khi mà mình đặt cái khoảng thời gian như vậy rồi, nhưng mà đôi khi mình vẫn chưa có quen á, thì bạn cũng có thể tách rõ cái công việc và đời sống cá nhân mình bằng một cái nghi thức hàng ngày đi ha. Ví dụ như vậy nè, bạn mang việc về nhà rồi, rồi, ờ, bạn thấy cái laptop mình mở, thì khi mà sau 7:00 bạn h phải hoàn toàn đóng cái laptop mình lại nè, rồi thay cái bộ quần áo mà mình đi làm thành một cái bộ quần áo ở nhà. Kết thúc cái công việc bằng một cái nghi thức như vậy, á, để bạn cảm thấy là, ờ, ô kê, cất laptop là coi mình không có đụng tới nữa, rồi thay quần áo để mà nhắc nhở mình là, ờ, bây giờ mình hông phải là ở công ty nữa mà mình ở nhà. Và để mà não mình hiểu rằng là đã hết giờ làm rồi đó, mình phải có cái nghi thức này, để mà mình quen và mình phải dành thời gian cho gia đình vào lúc này. Đó, bạn thấy cái này được hông nè?
Ừm, ừm. À! Ừ. Ừ. Ừm. Ừm, hay quá ta. Thực sự nha, cái việc làm này nè, nó rất là đơn giản luôn nhưng mà nó nghe nó hiệu quả đó bạn. Kiểu như là, mình phải có một cái nguyên tắc là phải tắt hẳn đi. Đó, còn cái, kiểu như, mà, ừm, mà sao bạn nói đúng bệnh của mình ghê vậy đó, mặc dù nha là mình có nói với mình, á, là: "Thôi bây giờ ta đi ra ngoài rồi ăn cơm nghỉ ngơi chút xíu đi." nhưng mà cái laptop mình cũng đang cứ đang mở để đó hà. Đó, cho nên đi ra đi vô mình lại nhìn vô, thôi bây giờ mình tắt hẳn cái laptop xong mình cất vô tủ luôn đi bạn ơi.
Ừm. Đúng rồi. <chuckles> Chơi ăn gian. Đó. <chuckles> Đúng rồi đó, nếu mà có thể mà đặt nó sang một cái phòng khác hoặc là ở một cái không gian mà, mình hông có nhìn thấy nó á, thì chắc chắn não bạn đôi khi nó cũng sẽ đỡ nghĩ suy về cái công việc mà còn tồn đọng hơn ha. Nhưng mà lỡ nếu mà có những cái công việc còn tồn đọng mà mình chưa kịp giải quyết xong trước 7:00 mặc dù mình đã cố gắng rồi á, thì, à, chỉ cần dành ra tầm 5 phút trước khi mà bạn lên giường đi ngủ ha, bạn viết ra một cái danh sách việc cần làm cho ngày mai. Đó, khi mà mình viết ra hết như vậy rồi, thì, não bạn cũng sẽ không phải suy nghĩ và không phải cố nhớ là mai là phải làm cái gì nữa. Đó, bạn viết ra nè, ba buộc, bắt việc bắt 3 việc mà bạn bắt buộc phải làm vào ngày mai nè, rồi giống như là 3 cái việc phụ, hoặc là những cái deadline quan trọng đó, cái nào mà ưu tiên trước thì mình viết lên trên đầu. Đó, lúc này thì não của mình giống như cũng sẽ được, à, giải phóng vậy đó, giải tỏa, nên là bạn có thể tận hưởng cả buổi tối mà cũng hông cần phải lo là mai làm gì, hay là sợ là mình quên mất mai mình phải làm cái gì á.
Ừm. Ừm, đúng rồi đó. Ừm. Ồ! Ừm, ừm. Ừm. Hợp lý. Ừm. À! Ừm, ừm. Ồ! Được á bạn, thật sự nha, đó là bởi vì đó mình cứ cứ suy nghĩ tới cái cái cái, a, cái trách nhiệm của mình á, cho nên là mình cứ làm việc cái kiểu như là nó kéo dài. Nhưng mà bây giờ mình xác định rõ đi, ví dụ như là bây giờ mình làm tới cái mức độ đó mình chưa hoàn thành xong đi, nhưng mà ngày mai mình sẽ tập trung mình hoàn thành nó nhanh hơn, hơn là bây giờ mình mệt mỏi cái cơ thể của mình, mà mình cứ cố mình ngồi mình kéo dài cái thời gian ra, nhưng mà nó vô ích bởi vì nó cũng đâu có hoàn thành được đâu, mình không có năng lượng để mà mình làm nữa, đúng hông? Bây giờ mình cứ xác định là thời điểm này mình nghỉ đi, nhưng mà sáng ngày hôm sau mình sẽ đẩy nhanh cái tiến độ lên, cho mình xong hết cái khối lượng công việc đó, rồi mình viết sẵn ra cái gì làm trước cái gì làm sau. Ồ, cách này á nghe nó tuần tự mà linh hoạt lắm đấy bạn.
Ừm. Đúng rồi. Đúng. Cũng hay ha. Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Được á bạn. Tại vì khi mà mình có một cái kế hoạch hợp lý, á, thì công việc nó cũng sẽ được giải quyết một cách hiệu quả hơn nè. Và thấy bạn cũng rất là có trách nhiệm với công việc của mình, vậy thì bây giờ bạn hãy thử cũng có trách nhiệm, ờ, với thời gian của cá nhân mình như công việc đi. Bạn đặt lịch cho mình giống như là một cuộc họp hẹn với chính mình vậy đó, giống như bạn đặt lịch trên điện thoại là, ờ, phải dành 30 phút đi bộ, từ bắt đầu từ 6:00 tối. Thì trong khoảng 30 phút vậy đó, bạn không được để những cái cuộc họp khác nó len xen lẫn vào, hoặc là tầm 30 phút để mà chăm sóc da mặt, đắp mặt nạ vào buổi tối thôi cũng được nữa, nó hông có tốn nhiều thời gian đâu. Đó, khi mà bạn lên cái thời gian cá nhân một cách hợp lý như vậy nè, thì nó sẽ hông có bị nuốt mất bởi cái thời gian công việc của bạn á.
Ừm, ừm. Ồ! Ừm, ừm. Hợp lý. Ừm. Ừ. Ừm, hay đó! Ừm. Ừm. Đúng rồi đó bạn, bây giờ mà mình hông yêu bản thân của mình thì làm sao mà mình có thể yêu công việc mình được hông? Mình phải làm sao cân bằng chứ nè, nói chuyện với bạn á, bớt áp lực nhiều lắm đó, cảm ơn bạn nha.
Chính xác. Ừm. Hông có gì nha, cần gì cứ hỏi mình. Chào bạn.
Ừm.